Olá, tô aqui hoje pra te pedir umas dicas, na verdade desabafar e te pe e te pedir umas dicas, né. Eh, de como que eu posso, hã, criar assim uma rotina pra diminuir a solidão que eu sinto. Eu te explico melhor, mas será que você consegue me ajudar?
Com certeza, eu tô aqui para isso, vamos lá.
Olha só, eu moro nos Estados Unidos já há 2 anos, né, eh, com meu marido e meu filho. A gente veio pra cá porque meu filho quer seguir o o caminho militar, né. Então ele já faz high-school voltado pro pro pro Air Force e estamos aqui na espera do nosso green card, né.
Ok. Ah, que bacana. Sim, ok.
E o que que acontece? Hã. Eu, hã, eu posso te dizer que eu sou uma pessoa, não é não é exigente a palavra, mas assim, eu sou bem seletiva. Seletiva com, hã, relação a relacionamentos, amigos, essas co esse tipo de de interação, né. Assim, eu sou a pessoa que, eu sou uma pessoa muito agregadora, gosto de receber e tal, mas, eh, eu acho que com a maturidade você vai percebendo que às vezes, né. Hã, aquela pessoa que você acha que nossa, você é super legal com você, mas não é bem assim, né, você consegue enxergar por entre entre as entrelinhas algumas coisas.
Ok. Sim. Claro, o filtro vai o filtro vai diminuindo, hum, exato, exato, estou.
O filtro vai ficando mais apurado, né. E assim, até hoje, em 2 anos, né, pode até pode até, já me falaram é pouco tempo, mas assim a gente não encontrou ainda ninguém, eh